बिल्कुल।
तो, ज जहाँ तक अ, बात है कि अ, म अब मैं किसे ज़्यादा प्राथमिकता दूँगा, तो मुझे लगता है, काफ़ी हद तक निर्भर करता है लेकिन समय पे भी और उपलब्ध कि दोस्त उपलब्ध रहती है पर मैं अगर मेरे मुझे चॉइस दी जाए, तो मैं यही ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जाकर थोड़ा-सा समय व्यतीत करना चाहूँगा।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, क्योंकि बाहर जाकर जो सुकून मिलता है, वो शायद घर पे नहीं मिल पाएगा, तो प्राथमिकता हमें उसी को देनी चाहिए। अ, आपसे बात करके अच्छा लगा।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे।